Đúng rồi đó, thanh protein mà cái loại mà ít đường á, mà có nhiều chất xơ, có rau củ gì đó thì bạn có thể chọn ra cái phù hợp nè, thì có thể chọn là những cái món ăn thay thế. Rồi ngoài ra á, bạn hay, a, thích ăn ngọt, lảng vảng ở cái cửa hàng, à, bánh của bạn, thì thì, à, thì thôi, a, bây giờ, ờ, ví dụ như một tuần bạn có thể dành ra 1, 2 ngày để, gọi là, cheat day á, để cho mình tận hưởng cái món mình thích. Nhưng mà các ngày trong tuần thì phải có nguyên tắc và bạn sẽ ăn những cái đồ ăn kiêng hoặc là mua những cái ngũ cốc á, hoặc là sữa chua trái cây nè, nó vẫn tốt cho cơ thể của bạn, nhưng mà nó nó, ơ, nó nó cũng trái cây thì nó cũng ngọt mà, nhưng mà nó sẽ đỡ hơn là bạn ăn những cái bánh ngọt.
Ưm, ừm. Đúng rồi, đúng rồi đó, đúng rồi đó. Ưm, ừm. Ồ!

Đúng rồi, thật sự á, thì cái việc mà bạn lo lắng với lại những cái suy nghĩ như như bạn bây giờ cũng là bình thường thôi. Tại vì, ờ, ờ, người ta thường hay nghĩ một cách nó có lập luận, có logic mà, nên là, à, nó sẽ ảnh hưởng đến cái suy nghĩ của bạn. Nhưng mà bây giờ đầu tiên á, là để cho tinh thần của bạn thoải mái trước á, thì bạn bỏ qua cái logic là phải làm như phải giảm cân đi đã. Bạn cứ tưởng tượng ra là cái hình ảnh người, ờ, ờ, cơ thể của bạn lý tưởng ra trong đầu của bạn, để bạn có được cái cái cảm xúc, cái động lực, cái cảm giác hân hoan, háo hức muốn trở thành cái phiên bản của bạn như thế đó. Và bỏ qua cái việc là làm như thế nào đi, đầu tiên phải có cái cảm xúc đó đã, thì, à, bạn cảm thấy tinh thần của bạn có thoải mái, có động lực hơn chưa?
Ừm, ừm. Ừm, ừm. Ừm, ừm. Ừm, ô kê. Ừm. Ừ, tự nhiên nghe bạn nói cái mình thấy cũng đỡ đỡ á. Dạng như là nếu mà hổng có một cái mục đích tốt á, thì đúng là khó để mà cai nghiện được. Còn bây giờ mình có cái mục đích tốt rồi, lỡ đâu bữa nào thèm á, cái mình, gọi là, nghĩ đến cái cái cái mục đích tốt đó, biết đâu là mình sẽ cản lại được ấy. Nhưng mà bạn nghĩ là mình có nên hạn chế cái việc là mình cứ hay đi xuống mình ngắm nghía cái cửa hàng bánh đó hay không bạn?
Ừm. Ừm. Đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi, chính xác. bản <chuckles> Thật ra á là, à, cái về mặt mà tạo cho bạn một cái cảm xúc với lại cái, ơm, cái mục tiêu lý tưởng trong đầu của bạn là cái bước đầu thôi, để cho bạn có một cái tâm lý vững vàng thôi. Rồi sau đó mình cũng sẽ có thêm những cái hoạt động, gọi là, cái to do list bạn sẽ cần phải làm để đạt được cái điều đó nữa. Chứ không thể nào mà mình chỉ tưởng tượng mà mình được, đúng hông nè? Thì đầu
Ừm, ừm. À, ô kê, ô kê. Đúng rồi. Vì làm vậy thì nhiều khi mình cũng không thể đánh lừa mình lâu dài, đúng hông?
Đúng rồi, chính xác á thì bạn có thể, ơ, tìm những cái món ăn thay thế cho cái đồ ăn ngọt đó mà vẫn có thể cho bạn, à, những cái cảm giác, ơ, ngọt. Hoặc là bạn thèm ngọt thì bạn có thể ăn những cái, ơ, như là ngũ cốc nè, hoặc là những cái thanh protein mà dành cho vận động viên là trong đó nó có đủ protein, nó cũng ngọt nhưng mà cái lượng đường nó nó rất là thấp, hoặc là từ bằng đường đường tự nhiên, ờ, và cái cái nó bị nó ít ngọt á, cái thanh protein dành cho vận động viên c ăn kiêng á, thì bạn hãy chọn ra cái loại nào phù hợp với bạn. Thì bạn có thể ăn, ơ, ưm, ưm, vào buổi tối nè, nhưng mà nó vẫn không, ơ, nó không có đe nó không có cung cấp quá nhiều
Ừm. Ừm, ừm. Ừm. Ồ, nghe cũng được ta. Ừ, ừm. Ừ, ừm. Ồ, nghe cũng được ta.